بصراحة آه، يعني بالذات لمّا بيبقى في أيّام كده باحس إن هو ده مش يومي كده، اللي هو اللمة مش حلوة والأك ويعني وال ال ال الكلام بقى اللي حصل والمشاكل اللي حصلت، باحس إن هو <tsk> لأ أنا كان عندي يعني أنا بابقى بابقى من قبلها بافكّر إن أنا ما أروحش، يعني في كل مرّة بافكّر إن أنا لأ مش عايزة أروح المناسبة دي أو مش عايزة أروح للتجمع ده، وبعد كده أرجع أقول لأ علشان خاطر ما يزعلوش، علشان خاطر برضو آمم، يعني بيتعبوا عقبال لمّا نلم نف يعني نتلم كده ونتجمع مع بعض، آآ ف بالضبط، فخلاص روحي وتعالي على نفسك شويّة وبتاع، و وأأخر في نفسي كده شويّة بحيث إن أنا آآ، يعني ما أتعبش أو أرتاح بقدر ما يستطاع يعني، آآ، بس بارجع أقول إيه؟ <tsk> امم، أحس بال الذنب آآ ب باللوم من نفسي، أنا ب ب بالوم نفسي كده وأجلد نفسي، اللي هو لو كنتِ ارتحتِ بقى شويّة، مش كنتِ نمتِ وارتحتِ في بيتك بدل قلّة القيمة دي؟ باحس إن أنا طول الوقت أعمل في نفسي كده، أعمل طب آآ بصراحة آه، يعني أنا باروح علشان خاطر والدتي، يعني بالذات التجمع ده يعني أكتر حاجة بت تضغط عليَّ، ف في تجمعات كتير تانية بت بتخليني مرهقة برضو، بس اللي هو إيه، التجمع ده علشان هو بشكل مستمر، وباحس إن أنا واجب عليَّ إن ما ينفعش أعتذر آآ؛ لأنّه طول الوقت لو كل لو كلمت ماما مثلًا قلت لها لأ أنا مش مش هاجي، تقعد تقول لي ما هو أنتِ نسيتيني ومش بتبقي مهتمية بيّا، وكل حاجة أهم حاجة الشغل والولاد.
في الوقت المناسب، آه. تمام، آه، فهمتِك. <laughs> تلومي في نفسِك، آه. أنتِ جربتِ تعملي ده فعلًا وده بيبقى رد فعلها؟
آه، يعني بصراحة بتيجي تقول لي مثلًا آآ، أنتِ أصلًا ما بقيتش في بالِك خلاص، أنتِ أنتِ نسيتيني، ما أنا ما عنديش بنات، وكلام من هذا القبيل يعني، اللي هوي طول الوقت باحس تحسسني هي بتقول كده مش علشان تحسسني بالذنب، لأ، علشان تضغط عليَّ إن أنا ما ما ما ما أعتذرلهاش وأقول لها لأ يا ماما أنا مش قادرة أجي كده. آه، أو مثلًا تتصل بجوزي وتقول له إيه، اوعى ما تجوش إحنا مستنياكم، ده أنا عامل وتغريه بقى، ده أنا عاملة لكم الأكل فاكر إن لما قلت لي مثلًا إن أنت عايز تاكل مش ع فاللي هو إيه أنا عاملة لكم الأكل اللي أنتم بتحبوه، فاللي هو بتج بتعرف تجيبنا، اللي هو <laughs> بالضبط، فتلاقيها داخلة في حتّة اللي هي إيه، آآ ح حبّة عاطفي كده، اللي هو أ ي ي ده ما نفعش تقوم داخلة من الحتّة التانية على طول، هي بتعرف تجيبها آه <laughs>
آه، فاهمِك آه، نوع من الضغط العاطفي، آه. مغريات بقى. <laughs> بالضبط. الملامة بقى.